वो तो है। तो देखिए, जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं जो ये डिलिवरी ऐप्स की बात आपने करी, तो उससे कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आसान हुई है। देखिए, जो व्यक्ति है जैसा आपने बताया कि जो पारिवारिक व्यक्ति है, तो उसमें कहीं न कहीं समय में उसे बचाव महसूस हो रहा है और कहीं न कहीं वो घर पर बैठे ही सारी चीज़ें मँगा लेता है। तो कहीं न कहीं एक आरामदायक भावना उसके मन में आ रही है, तो जिसकी वज़ह से वो डिलिवरी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि जो डिलिवरी ऐप्स हैं, उनसे भी जो कम हमारे रेस्टोरेंट वग़ैरह वाले हैं या होटल वाले हैं, तो वो उनसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए वो व्यापारी जो है, वो उनसे जुड़ना चाहे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? और मतलब उससे कितना फ़ायदा उस जो व्यापारी है उसे हो सकता है? ये जानना चाहूँगा मैं?
जी। हुँ, हुँ। हाँ। वही तो। जी। हुँ, हुँ। ज़रूर। अच्छा। जी, देखिए अगर फिर से ऐसे 2 हिस्सों में बाँट लिया जाता है, बाटले बाँट लेते हैं, एक हम खाने-पीने की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा, कुछ सालों पहले मैं त हैदराबाद के एक छोटे से इलाके में रहा करता था, वहाँ पर एक अ, ट्रक आता था। जो कि अ, र र स रोज़ाना शाम के वक़्त डोसे का व्यापार करता था, डोसा खिलाया करता था, अक्सर काफ़ी भीड़ होती थी वहाँ पर, लेकिन वही डोसा बाद में कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया। तो क्या होता था कि ऑनलाइन में होता क्या है कि अ, जुड़ना तो आसान है, 1 फ़ॉर्म भरना होता है, शायद वो फ़ॉर्म तो ज़रूरी भी है अगर खाने की बात करें, एफएसएसएआई का 1 फ़ॉर्म भरना होता है, वो स सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, अगर आप खाने से जुड़ते हैं तो। तो वहाँ पर वो सुग स्विग्गी और ज़ोमैटो से आसानी से जुड़े जा जुड़ सकते हैं, और बस इसका ध्यान रखना होता है कि स्विग्गी और ज़ोमैटो से जुड़ने पर 23 से 35% प्रतिशत तक का अ, आपका जो मुनाफ़ा होता है वो स्विग्गी ले जाता है। यानी कि कोई भी अ, जो आपका डिलिवरी पार्टनर है हाँ, तो उसके हिसाब से ही आपको अपनी अ, जो कीमत होगी उस चीज़ की जैसे 1 डोसा अगर आप लो अ अ, ज जो आपकी दुकान पर आ कर खा रहा है वो ₹60 में भी दे रहे हो। लेकिन स्विग्गी पर आपको ध्यान रखना होगा कि वही डोसा ₹100 में बेचना पड़ेगा आपको।
जी, अच्छा। ओके। ओह! ये तो बहुत अच्छा करा। जी, अच्छा। ओह! तो ये तो मतलब एक प्रकार का जी, तो नकारात्मक पहलू भी है। हुँ। ओह! तो देखिए, ये तो मतलब एक प्रकार से जो व्यक्ति मान लीजिए घर पर बैठकर सामान मँगा रहा है, जैसा आपने डोसे का उदाहरण दिया, तो वो कहीं न कहीं उसे देखिए काफ़ी ज़्यादा महँगा वो सामान पड़ेगा ऐसे में। तो मतलब एक प्रकार से और देखिए एक चीज़ ये भी है कि जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं जो रेट है, वो व्यापारी को भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसे मुनाफ़ा क्योंकि जो डिलिवरी ऐप्स हैं उनको भी देना है। तो ऐसे में थोड़ी-सी मतलब आप ज बताना चाह रहे हैं, कि कुछ न कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं सकारात्मक के साथ-साथ। लेकिन मैं आपसे दे
हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। वो तो है। जी। हाँ, नकारात्मक भी है। जी।

जी देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि कहीं न कहीं जो आपने बात बताई कि हर चीज़ के देखिए 2 पहलू होते हैं सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। और देखिए जो आपने उदाहरण दिए वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आपने न अपने अनुभव से बताया कि कहीं न कहीं चीज़ें जो है इतनी आसान भी नहीं है स्थानीय दुकान वालों के लिए क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेक़िन देखिए जैसा आपने शुरुआत में भी ज़िक्र भी करा था कि कहीं न कहीं जो अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है जो कि इन डिलिवरी एप से जुड़ना चाहता है तो उसे एक कमीशन काफ़ी अच्छा-खासा आपने बताया था कि 30 से 35% उन्हें देना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा की इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई दुकान वाला है या कोई व्यापारी है जो डिलिवरी ऐप जुड़ना चाहे तो मतलब उसे उन परेशानियों का सामना करना पड़े जैसे कि कुछ मतलब जैसे होती है ना कि टर्म्स एंड कंडीशन नियम और शर्तें होती हैं या फ़िर कुछ और चीज़ें जो मतलब उसे माननी पड़े जो कहीं न कहीं उसके लिए परेशानी कर खड़ी कर सकती है ऐसी कुछ चीज़ें और भी है क्या इसके अलावा?
हाँ। <chuckles> बिल्कुल। <chuckles> जी। हाँ, हाँ। अ, बिल्कुल। हाँ जी। ज़रूर। उहुँ। हाँ। जी, देखिए ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ज़्यादातर अगर आपने शुरू किया है अ, ख़ाने की डिलिवरी के संबंध में तो इसपे बस ये चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं ऑनलाइन डिलिवरी पार्टनर से तो यहाँ पर आपको क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि होता क्या है कि रेस्ट आपका अगर मान लीजिए अ, व्यवसाय है जहाँ डोसा कोई व्यक्ति बेच रहा है तो, जो अगर मान लीजिए की अ, जो ख़ा रहा है डोसा उनका कस्टमर वो अगर उसको कोई ग़ल ग़लती लगती है ख़ाने के भी मामले में कि कुछ ग़लत आ गया मान लीजिए अ, खाने में कोई बाहरी पदार्थ गिर गया और उसने नोट कर लिया तो वो वहाँ पर व्यवसाय को बता सकता है कि आपके डोसा जो दिया है इसमें कुछ निकल गया ग़लत ग़लत चीज़ निकली है इसमें। तो वहाँ संभाल सकता है व्यक्ति जो डोसा व्यव व्यवसाय है वो बोल सकता है कि चलिए मैं आपको दूसरा दे देता हूँ बना के। तो यहाँ बात संभाल सकते हैं। लेक़िन ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं और वहाँ स्विग्गी को किसी ने कंप्लेंट कर दिया कि भई इसमें तो बाल निकला है डोसे के अंदर तो वहाँ दिक़्क़त ये हो जाएगी कि वो पूरा का पूरा कैंसल ऑ ऑर्डर हो जाएगा और जो व्यवसाय है उसको फ़िर कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अंदर। मतलब कि अ, शून्य रुपए मिलेंगे। हाँ और स फ़िर से नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिलेंगे तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फ़िर।
जी। ओह! जी अच्छा। हुँ। जी। हुँ, हुँ। होते तो बहुत ही मतलब जी। जी। तो मतलब ऐसे में समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी उसके लिए। जी।